Э, ты знаешь, у меня после работы есть какое-то определенное время. К счастью, оно появилось у меня, и я его занимаю не только тому, что валяюсь на кровати, прокрастинирую или смотрю на "Ютубе" какие-нибудь ролики, да, а я еще периодически и пишу. Я всегда был человеком таким, ну, творчески-ориентированным и писать любил. Э, сначала я начинал со стихов каких-то там, может быть, небольших рассказов, а потом, действительно, начал писать. И я не скажу, что я прям что я прям супер чего-то добился, но несколько моих, э, эм, рассказов были опубликованы. Я даже за них деньги получил. Я даже как-то сценарии писал, и мы снимали и короткометражки, и даже, э, документальные документальное кино было как-то. То есть проекты были. Да, другое дело, что я этим не занимаюсь всё на постоянно это не мой от основной источник дохода, это, скорее, хобби. Но тем не менее что есть, то есть. И это то, что по-настоящему мне нравится. И я обратил внимание, что я, когда описываю каких-то персонажей, я, э, конечно, понятно, что я беру, э, персонажей откуда-то, то есть я пытаюсь, там, их искать, э, в очереди, там, в магазине, по улице хожу, вижу, там, случайно услышал чей-то диалог и так: "О, прикольно, они ка так разговаривают интересно, вот моему персонажу такое подошло бы, он был бы вот таким". Но при этом всё равно, основываясь на собственном опыте, я всё равно го эти персонажи говорят моим моим языком, моими чувствами и мыслями.
Здорово. Круто. М.
И в какой-то момент у меня еще возникла такая мысль: "А может быть, вот это вот проговаривание того, что я про вот, то, что я проговариваю, вот то, что чи мои мои персонажи- то, что они говорят, да, как как их идеология устроена, как они взаимодействуют друг с другом моими словами- это то, что я как будто бы выплескиваю то, что меня беспокоит". Я выплескиваю на бумагу, э, вернее, на монитор, то, что мне действительно важно. Это как, знаешь, как вот исповедь, в к в к в каждом вот этом произведении какая-то небольшая исповедь. И таким образом, мне кажется, я лучше, э, могу узнать себя, кто я есть вообще, зачем я существую. Ну, и такие, знаешь, более экзистенциальные вопросы, ну, и обычные. Вообще я, э э, какой смысл вообще в жизни? И, вот, я вдруг это осознал и подумал, а может быть, у меня какие-то уже изменения в голове, может быть, я это, у меня проблемы, э, потому что как-то это очень странно звучит. Вот, я хочу просто узнать мнение со стороны. Это странно звучит или это нормально? Вообще, что ты считаешь по этому поводу?
Да, да. Мгм. Ну, прежде всего хочу сказать, что здорово, что у тебя есть такое очень интересное творческое увлечение, и что ты, м, ищешь вдохновения вообще, в принципе, в жизни, да, и что тебя это увлекает. Э, здорово, когда вот у человека такое занятие есть, и тебе очень в этом повезло. Н э, я очень за тебя рад, м, поэтому, э, могу сказать, чтобы что продолжай <chuckles> заниматься этим. Это хорошо. И вот ты сказал, вот, что тебя беспокоит вопрос, да, что, вот, ты считаешь, нормально ли это вот вот, получается, находиться в таком постоянном, м, таком, может быть, потоке идей, информации, пытаться это записать? То есть тебе это кажется странным или что-то другое?
Мгм. Мгм. М. Мне ощущение, что я, э, замещаю реальную жизнь, э, м, выдуманной. У меня ощущение, что я пытаюсь уйти от т того, какой я есть. У меня есть семья, у меня ребенок, жена, да, вот. И что я перестаю находить, а, смысл и от вообще отношение к жизни моё оно переходит в состояние какого-то вот, э, метафизического. Я ухожу туда, и я прям И самое печальное, а может, это и нормально, я не знаю, это печально или нет. Поэт поэтому я, вот, хочу, вот, со стороны мнения, да, я не понимаю, это печально или нет, что мне классно боль к лучше находиться в выдуманном мире, который я сам придумал, чем в реальном, понимаешь? И проблема ли это вообще? Может, это вообще не проблема?
М. Так не Мгм. Мгм. Да, понимаю. Мгм. Э, слушай, да, конечно, э, там, какой-то баланс в жизни, он, действительно, важен, и спасибо, что, э, м, дал дополнительные подробности. Э, теперь я лучше понимаю ситуацию. Ну, давай попытаемся разобрать ее, вот, как-то, и посмотреть, э, насколько, вот, с как-то баланс у тебя в жизни <chuckles> соблюдается, да, и, вот, насколько это может влиять, как-то, негативно, или позитивно, м, вот, на твою повседневную жизнь. Ам, вот, можешь, как-то, вот, может быть, ты анализировал, можешь ты сказать, э, вот почему именно, вот, тебе интересно находиться больше, вот, как ты говоришь, в выдуманном мире, да? То есть, чем о именно он тебя привлекает, и чем не привлекает, эм, можно так сказать, и настоящий мир?
Давай. Э, всегда, э, вот с самого детства, когда я только научился читать, и до нынешнего состояния, когда я уже, э, человек, э, с семьей, э, э, там, э, к к кредитами, ипотекой, да, вот, я всегда, э, понимал, что, э, там, э, вот, в фэнтезийном мире, в выдуманном, да, в каком-то, в книгах, э, в кино, это, то, что происходит, то есть, это как будто лучшая ч лучшая часть жизни, а, потому что там всегда чё-то происходит. Там эмоции, там какие-то, м, там экшн, там какие-то, м, м, <tsk> э, э, не побоюсь этого слова, э, там, э, мировые ви вс шт там, сдвиги какие-то происходят. То есть, как буд и ты, ты, когда, например, не только смотришь, смотришь- это ладно, это кто-то придумал. А когда ты пишешь, описываешь это, ты как создатель. Ты прямо как действительно, от тебя много чего зависит, и ты можешь в любой момент это всё повернуть туда, куда тебе н хочется. И это всегда меня безумно вдохновляло.
Мгм. Да, ци. Мгм.
И, не буде не кажется, ль ну, возможно, такое ощущение, что жизнь, че чем сильнее я погружаюсь туда, тем жизнь, которая у меня сейчас находится, а она обычная. У меня работа, которая мне не очень нравится. И мы не не слишком много з э, м, б денег зарабатываем. То есть по сути, мы, э, проедаем, м, все те деньги, которые мы зарабатываем, да. То есть, н жизнь, ну, такая, да, обычная, многие так живут, вот. Но у многих с этим окей, многие живут и живут, а я как будто бы пытаюсь отсюда, от этого убежать. И вот я боюсь, что я когда-нибудь вообще убегу <chuckles> И, с опять же, я не понимаю, может быть, мне не стоит из-за этого переживать, может, это просто, э, такое переключение, э, переключение мо моей головы, из одного состояния в другое, и не более того. Может, как предохранитель? Я не понимаю.
А, понимаю. М. Ну, н да, я, м, понимаю, как бы, твои твое такое, твою дилемму, да, твое такое состояние, когда ты не знаешь, вообще, что лучше, да, и как бы, э, какие последствия это можешь иметь. А, и, тут, э, скорее всего, важно, э, отталкиваться от, вообще, от, м, какого-то, ну, может быть, анализа, да, и п понимания вообще, вот, как бы, насколько это влияет на твою жизнь здесь и сейчас, и, как бы, ну, как-то ухудшает т т твое занятие, это, или нет. А, порой, действительно, как бы, э, люди пытаются убежать, да, в какие-то выдуманные миры, чтобы спрятаться от настоящего, да, какого-то, может быть, не очень радужного, что что, м может быть, как-то не очень вдохновляет и радует. И, м, ну, часто это может как-то сохранить мозг, это может помочь, да. Тем не менее, когда этого есть избыток, э, то, м, конечно, могут возникнуть проблемы в такой повседневной, реальной жизни, да, и, э, это может иметь свои эффекты. Поэтому, в принципе, вот, если так говорить, да, то, наверное, какое-то время посвящать этому- это нормально абсолютно, да. Вот, ну, главное, чтобы это не вредило, как, наверное, реальной жизни, да, а, вот, чтобы, э, вот, как-то и в семье всё было хорошо, и как бы, эм, как бы это не вредило отношениям, да, и какому-то благополучию. Поэтому, тут, конечно, важно искать этот баланс. Да, конечно, это бывает сложно, но тем не менее, э, возможно, и стоит его соблюдать. Да.
Мгм. А, окей. Ну да. Ты знаешь, ты сейчас сказал очень классную вещь. Ты сказал: "А это вредит тебе вообще или нет?" Э, то есть, э, насколько это полезно или или наоборот, м, н э, не полезно? Я вот щас, э, п смотрю, н н ты знаешь, нет, это не вредит, а как будто бы даже наоборот. То есть, если я придумал историю, в ней мне там человек куда шк попал куда-то, чё-то произошло, и так далее, а это, по сути, э, как я бы воспринимал бы ее, как бы я бы отвечал бы на какие-то вопросы и ответы, то как будто бы наоборот, э, потом, когда у меня появляется какой-то диалог, какая-то ситуация, где мне нужно ответить, принять решение, и вообще поступить, сделать какой-то поступок, то очень часто я, э, э, эт это это оч это очень быстро происходит. Мне сразу в голову приходит: "О, а мой персонаж бы вот так поступил, он бы сделал вот так". То есть с одной стороны, я как будто бы соз умудряюсь со стороны на ся посмотреть, с точки зрения персонажа, с другой стороны, мой персонаж- это я. То есть, в данной ситуации нет какого-то диссонанса. Это я, но просто я на ся смотрю не просто как обычный сорокалетний мужчина, а, с, э, ворохом, э, там, кредитов и прочими обязательствами, а как какой-нибудь, там, не знаю, герой. И вот это состояние, э, вот это познание себя через героя, через какого-то, э, м, ну, волшебного персонажа, будем так называть, да, потому что его ж не существует, он только в моей голове и в м в моем письме, вот. Оно мне, наоборот, помогает, э, гораздо проще выходить из каких-то ситуаций, и проще, м, относиться к неудачам.
Мгм. Хм. Интересно. Ну да. Мгм. Да-да-да. Слушай, это здорово, на самом деле, потому что вот если так подумать, да, то вот те вымышленные миры, которые люди создают, они же все равно как-то связаны с настоящим, да. То есть всё равно, м, какие-то идеи, да, какие-то принципы, физические законы, они вот как бы туда, м, как бы, <chuckles> э, перемещаются, да, создаются на основе этого, да, или на основе каких-то ожиданий, противоположностей. Но, тем не менее, э, любая вирту виртуальная реальность, так сказать, или какие-то выдуманные истории, миры, персонажи, они так или иначе связаны с нами, с нашими мыслями. И это, м, здорово, что тебе это помогает. Э, это очень хорошо. И в принципе, м, наверное, это может быть тоже способом такого самовыражения и вот, так сказать, изливание души что ли, да? То есть ты получается таким образом, может быть, э, вот когда ты пишешь какие-то истории, а, м, книги, рассказы, да, вот, стихи, ты таким образом, м, и излечиваешь свою душу в какой-то степени, да, находишь ответы на какие-то свои вопросы. То есть это, возможно, такая самотерапия для тебя. Если тебя, да, если это помогает, то да.
Безусловно. Мгм. Да, да. Точно! Мгм.
Э, вот. И Мгм.
Да, да. Ты ты абсо ты ты абсолютно прав. Ты прям всё четко сказал как терапия, потому что есть вещи, которые меня в мире с страшно не устраивают, там какие-то политические моменты, там, войны и прочее. И я на это смотрю и не могу спокойно. Но если бы я это не, э, писал бы на бумаге, если бы я это не, э, не делал какое-то выражение, а просто это обсуждал бы, как все обычно, да, или, например, в интернетах друг другу там комментарии: "Ты дурак, нет ты дурак". Вот это всё, то это бы эт вот я просто так пробовал, и это меня угнетает, меня это в вводит в какую-то тоску и в депрессию. Когда я это всё изливаю на бумагу с точки зрения, э, представим ситуацию, что у нас есть выдуманный мир, в котором вот это же происходит, и я герой, который решает эту проблему сам и победил в итоге, да, добро победило зло. В хороших произведениях всегда так бывает. Да, в хороших, классных таких произведениях всегда добро побеждает зло. И ты как будто бы примиряешь сам себя, э, с с миром и с его всеми всеми вот этими устройствами, ужасами и прочими, э, косяками, которые есть.
Мм. М-да. М, да, действительно так. И, в принципе, вот, это может быть, э, как способ такой, да. Вот кто-то ходит к психологу, да, чтобы выговориться, что-то какие-то вопросы решить, да. А бывает, вот в можно в какой-то творческой форме излить свои мысли, что-то выразить, и это действительно может помочь как-то упорядочить, э, какие-то свои мысли, м, какой-то покой привнести в свою жизнь. Поэтому здорово, что у тебя есть такой способ. Поэтому в в таком случае ни в коем случае, э в таком случае ни не оставляй его, а а продолжай, м, заниматься этим. И, м, понятно, что могут быть какие-то разные вопросы, дилеммы, да, но, м, вот, м, здорово, что у тебя-то, м, есть такое в жизни.
Мгм. Ой, спасибо большое, это было очень вдохновляюще, и мне стало гораздо легче, благодарю.
Обращайся, если что.